Ja, das klingt ja echt nett. Aber gibt's da nicht auch die Zeit, wo man als vielleicht als Jugendlicher dann kein Bock mehr hat auf diese Elternurlaube, oder Urlaube mit den Eltern, oder hat es dich so gefreut
Ja, das kam schneller, als man <chuckles> als man gucken kann. Also, äh, ich bin auch Einzelkind, ne, also, das heißt, ich bin immer mit meinen Eltern alleine gewesen und, ah irgendwann, hat man da echt keine Lust mehr drauf und, ja, die Freunde, die man dann damals hatte, sind auch nicht mehr da gewesen. Irgendwie fiel es auch einem schwerer, Kontakte zu knüpfen, weil dieses ganze Animationsprogramm ist meistens nur so für auf Kinder ausgerichtet und nicht auf Jugendliche.
Okay. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Das heißt, die standen dann blöd alleine da und du halt noch alleiner, weil die Freunde ja nicht mehr da waren und du halt auch keine Geschwister hast.
Ja, und ich habe die ganze Zeit rumgenörgelt, dass ich jetzt endlich wieder nach Hause will zu meinen Freunden und, ja, manchmal habe ich sogar ausgehandelt, dass ich dann nur 'ne Woche mitgekommen bin und dann alleine zurückgefahren bin. Ja, und
<chuckles> Mhm. Wo seid ihr denn immer hin in den Gruppenurlaub? Also, seid ihr also, in 'n Campingurlaub? Ähm, in die die Niederlande sind ja da von Deutschen aus immer ganz begei begehrt. Seid ihr da auch hin oder seid ihr woanders hin?
Ja, genau. Wir sind meistens in die Niederlande gefahren und als ich dann älter wurde und, ja, wie gesagt, dann halt dieses Animationsprogramm weggefallen ist, sind wir halt dann auch nach Italien gefahren, sind mal ans Meer, 'n bisschen wandern. Das ist halt dort so 'n bisschen aben ja, ja, genau, ja.
Ja. Mhm. Auch mit dem Camper? Wow, okay.
Ja, das war, also, quasi 'n Tagesausflug, den man gemacht hat und dann wandert man da kurz mal hoch und wieder runter und dann übernachtet man wieder in seinem f seinem Campingplatz.
Ja. Mhm, okay. Sehr interessant. Ja gut, du hast gesagt, das war jetzt so die Jugend, also, die Kindheit und Jugend und dann als Erwachsener, hast du dann auch noch Campingurlaube gemacht?